Mouais, ils sont très pauvres. Mmh.
Ils ont trop peur de ça parce qu'ils savent que bah, en fait ils savent qu'ils sont pas dans leurs bons droits, tu vois?
Mmh.
Genre, heu, me prendre, heu, ces 10 dirhams, il s il sait qu'il avait le droit de le faire, tu vois?
<chuckles> Nous nous, il y avait il y avait, heu bon, je te raconte à toi parce qu'on peut, tu vois? Mais, moi, j'habitais, heu, La Palmeraie, petite, donc c'est assez excentré, c'est à 9 kilomètres du centre. Bon, aujourd'hui, c'est rien du tout aujourd'hui, par rapport, heu, à la à la m à la- la s à toutes les constructions qu'il y a. Mais en gros, tu prenais la la route de Casa. Et en fait, tu as une grande droite comme ça, vraiment, vraiment, vraiment jusqu'au moment où à la fin, tu tournes à droite. Moi, je me souviens encore du chemin, hein. C'est-à-dire que là, à l'âge que j'ai, heu, ça fait 20 ans et je me souviens encore du chemin. Bon ah bah, tout est gravé dans ma mémoire, heu, vraiment, heu, et donc tu avais 2-3 policiers.
Mais, heu, vas-y, j'ai Ouais? Bien sûr. OK. Oui, oui, je vois, z ouais. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. Ah ouais, carrément. Et et OK. Et et pourtant ça fait ouais.

Ça me manque, heu, comme comme la pluie en été, mec.
OK. Mais mais pourquoi tu y vas pas?
Mais vraiment. <chuckles> Bah, parce que j'ai toujours 100 200 trucs, parce que j'ai beaucoup d'animaux, parce que j'avais d'autres priorités, heu, à tous les niveaux, heu, dont, heu, l'aspect financier, que ça fait des années que j'ai pas pris de vacances
Bien sûr, ouais. Mmh mh.
que j'ai toujours quelque chose de plus important à investir ou à faire ou à payer ou bah machin
D'accord, ouais.
et et voilà et c'est vrai, pendant une certaine période de ma jeunesse, j'avais peur d'y retourner parce que je voulais garder le souvenir d'enfance que j'avais. Puis avec les années, cet cette crainte-là, elle est partie parce que j'ai compris qu'en fait, tout tout évolue et c'est comme ça.
Bien sûr. D'accord. Oui. Je comprends, bien sûr. Mmh mh. Je comprends.
Mais c'est sûr que ça risque de me faire un sacré choc.
Ah mais heu, franchement, heu c'est c'est incroyable, hein.